OK. <chuckles>
Red flag non?
Ouais, on dirait. <laughs> Bah après, c'est c'est où? C'est un un bar, heu
Je lisais pas, hein. <laughs> Mais il m'a même pas dit, c'est ça le truc, tu vois? C'est qu'il m'a dit: «Ça te dit?».
Bah, si si si, chez lui, tu dis: «Non». <laughs>
Mais ça va pas ou quoi? Ah non, non, non. Ah non <chuckles> quand même.
<laughs> Heu, non, je ne viens pas chez toi. <laughs>
<chuckles> Non, si bon, si si, heu, c'est proche de chez moi et moi, j'ai pas galéré, ça me va. <laughs> Sinon, je vais pas loin, hein.
Ouais. Ah non, sinon c'est un truc, heu, où il y a plein de monde, hein.
Et tu sais quoi? Ouais, et qu tu sais qu'on m'a dit qu'il fallait genre, heu, limiter le rendez-vous? Il faut pas que tu donnes genre toute ta soirée, tu vois? Tu donnes juste pour boire un verre.
Ouais, en fait, tu tu viens, heu, ouais, boire un verre, tu re restes 1 heure, après tu t'en vas.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Parce qu'après il va dire que tu es libre, tu vois? Enfin, dans le sens où, heu, c'est bon, tu es OK. Alors c'est mieux que tu dises: «Ah ouais, j'ai un j'ai un autre rendez-vous après, en fait» tu vois?
Mmh mh. Ouais. Ouais. <laughs>
Ou, heu, je je j'ai sommeil. <laughs> Il il va te dire: «Ah ouais, je t'ennuie?». <laughs>
J'ai sommeil. <laughs> Il est 18:00 <laughs> beh oui, bah j'ai m <laughs>
Bah, non, en fait, tu dis, heu: «Ah ben je j'ai oublié, mais j'ai un rendez-vous avec, heu, mes copines, heu, on va manger ensemble». Simple.
Ouais, voilà, c'est pas mal ça.
Mmh mh parce que comme ça, si
Ou je dis pas mes copines. Tu dis: «Je je vais au resto après».
Ouais, heu, ça ça fait ça fait ça fait comment dire? Ça fait, je
Donc faut que j'y Oui ça fait, j'enchaîne. <laughs>
ce ça en fait, si tu vois? Ouais, c'est comme si tu allais voir un autre date. Non non, dit: «J'ai genre un resto avec mes copines, là, je dois y aller et tout mais, heu, ouais, ça ça a été un plaisir». En fait, ça permet de, si tu t'ennuies pendant le rendez-vous, ça permet de partir, tu vois?
Ouais, c'est ça. Ouais.